Oh, oke oke.
Jadi ya, iya kayak diiming-imingi tapi nyatanya enggak enggak eksekusinya enggak ada, gitu. Ya, intinya gitulah.
Oke. Nah, terus aku penasaran nih, setelah Kakaknya resign itu gimana nih waktu itu, apakah mungkin Kakaknya udah dapet kerjaan lagi yang memang sesuai diimpikan, atau mungkin malah justru kayak nggak ada kerjaan dulu gitu waktu itu Kak gitu?
Mmm, <tsk> nggak ada kerjaan dulu, sih. Cuman, eee, memang, eee, sebelum resign itu aku ada kayak online coaching gitu. Jadi ya ini, ya, ada ada online coaching sebagai freelance job. Jadi, memang nggak yang mentah nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Jadi, aman aja. Heeh.
Mhm mhm. Oh, oke oke. Nah nah, oke. Nah, terus, eee, sebenernya Kakak itu mungkin gitu ya, ketika itu waktu itu pengennya itu di mana sih Kak, gitu? Yang sesuai passion Kakak, atau sesuai keinginan Kakak gitu Kak waktu itu? Dan udah dapet tuh, Kak?
Aku kan dulunya aku kan dulunya di komersil, ya. Maksudnya, di eee, profit company. Aku sih, eee, pengennya di non-profit company, eh, non-kon non-profit organization, gitu. Jadi, kayak NGO atau, eee, eee, ya, organisasi sosial gitu, pengennya sih, gitu. Tapi sekarang ya santai sih aku, sekarang, eee, freelance sambil cari-cari. Sambil coaching juga. Gitu.
Mhm mhm. Mhm. Heeh heeh. Oke. Oke, berarti belum sampai ke yang non-profit itu ya, ke organisasi masuk situ? Jadi, masih di freelance. Nah, ini aku, mmm, sekarang ini makin penasaran ini, apakah mungkin di kerjaan sekarang nih ya, di freelance ini, dengan kerjaan yang kemarin gitu Kak, nah Kakak itu sebenarnya betah mana sih Kak gitu, mungkin dari segi pemasukan, kenyamanan gitu ya, dan juga benefit-benefit-nya gitu, Kak?
Belum belum. Iya.

Itu atuh, udah umur berapa ya umur dua dua enam, 27 kayaknya.
Oke berarti memang udah lumayan dewasa gitu ya, jadi mungkin orang tua kamu heeh, enggak ini ya enggak begitu marah nih gitu ya karena udah bisa, ya itu pendapat sendiri gitu ya, hak sendiri gitu. Nah itu terus kemudian gimana nih, dari kan tadi mama, nah kalo misalkan sama papa atau keluarga lainnya deh gitu ya, ketika melihat kamu bertato gimana nih responnya Kak?
Udah dong, udah kerja. Iya betul. Iya iya. Mmm, gat eee, ini sih kalau papa gak malah gak gak gimana-gimana, malah justru keluarga lainnya kayak ya udah aja gitu.
Oke.
Mama aja yang agak, rewel gitu, nah ada cerita lucu nih jadi setelah, setelah tato aku kan bikin piercing, <laughs> emang anaknya bandel gitu kan, heeh, piercing terus waktu mau pulang bilang lagi kayak, "Ma aku mau ngomong," "hayo apa tambah tato lagi," "nggak bukan aku pakai piercing," "oh ya nggak apa-apa" malah gitu.
Yang rewel heeh heeh, gimana gimana? Aduh udah tato langsung lanjut ya, <laughs> heeh, terus terus? <laughs> Nggak apa-apa ya. <laughs>
Iya dia kalau mamaku tuh malah kalau a aku piercing-an nggak apa-apa gitu.
Oke, tapi nih aku E
Aku pikir aku pikir dengan na aku bilang aku punya piercing dia bakal ngomel lagi, ternyata nggak. Jadi itu makanya aku bilang tadi di awal, eee, sebenarnya, berani aja dulu gitu, berani dan persepsikan apa pun yang respon yang akan kita terima itu kita siap gitu, karena kita gak tahu responnya bakal seperti apa, bisa aja ternyata responnya, tidak terduga seperti waktu masalah piercing itu aku. Iya.
Oke oke. Nah, heeh heeh. Oke, tadi ya, <laughs> nah terus kemudian aku jadi penasaran nih latar belakang keluarga Kakak nih waktu itu, apakah keluarga Kakak, ini mungkin agama gitu ya, agamis gitu ya, jadi mungkin taat agama gitu, sehingga waktu itu tidak memperbolehkan nih untuk ditato gitu Kak, atau mungkin takut stigma negatif aja gitu Kak, dari masyarakat gitu? Karena kan, kita ta eee, dari Indonesia sendiri gitu ya, bahwasanya orang bertato itu kadang dipandang sebelah mata gitu ya.
Iya. Iya.